Ờ, bạn ơi. Hiện tại á nha thì mình đang học tiếng Trung á, và cái con đường học tiếng Trung của mình nó cũng kéo khá là dài rồi. Mà cứ mỗi lần mà mình quyết tâm á thì mình lại bị cái này, bị cái kia chi phối, hết công việc rồi lại cuộc sống. Và hơn nữa á nha là tại vì mình cũng chỉ có học một mình thôi á, mà cái mục tiêu của mình nó cũng hông có phải là cái gì đó quá rõ ràng nữa, cho nên là cho nên á là mình thường xuyên rơi vào cái trạng thái mình bị mất động lực để mà mình cố gắng tiếp tục với cái cái cái cái cái việc học này á bạn. Cứ ngày này qua ngày nọ, dù rằng á là mình có một cái mục tiêu rất là rõ ràng về g mỗi ngày mình sẽ cố gắng học tiếng Trung, ơ, một bài ở trong cái quyển sách giáo trình á, nhưng mà, ừm, có thể là hôm nay xong đi làm về mệt quá, thì thành ra là cũng bỏ luôn. Qua ngày hôm sau cứ tự nhủ với b-bản thân là "Ờ, thôi có gì thì ngày mai mình học, không học thì ngày mốt mình học. Đó, thời gian nó còn khá là d nó dài mà, đó, chứ đâu phải ngắn đâu." Cho nên là bây giờ hiện tại là mình học cũng phải 1 năm trời rồi, nhưng mà mình cảm giác là mình không có một sự tiến bộ nào hết trơn á, nó hông có sự, gọi là, là là là tập trung cao độ cho cái việc học á, mà nó cứ trì trệ, nó cứ kéo dài lê thê, lê thê, và nó khiến cho mình càng ngày càng nản thêm. Lứa thậm chí bây giờ là mình cũng đang hông biết rằng là mình nên có nên tiếp tục học cái tiếng Trung này hay không? Hay là mình dừng luôn? Chứ với cái tình trạng hàng này mình nghĩ rằng là học thêm mấy năm nữa nó cũng vậy, nó hông có thay đổi gì hết trơn. Thì bạn có cách nào, có phương pháp nào để hỗ trợ cho mình về cái việc mà mình lấy lại cái động lực, để mà tiếp tục cái việc duy trì cái này được hông bạn? Ừm.
À. À. Ừm. À, hiệp. Ờ. Ừm, ừm. Ờ, hiểu. Ừm, thì khi mà nghe bạn chia sẻ á thì mình cũng hiểu cái tâm trạng của bạn nè, nói chung là bạn cũng rất là quyết tâm trong cái việc học tiếng Trung luôn, nhưng mà á lại cái việc, ờ giống như là đôi khi bạn cảm thấy mệt, rồi, ờ, bạn đình trệ cái việc học tiếng Trung. Ờ, mình hiểu như là bạn, ờ, rất muốn nhưng mà đôi khi á lại không thể nào mà học được. Thì hổng sao nha, thì mình cũng muốn á là hỏi bạn thêm một vài câu hỏi, để, giống như là, cũng cho bạn lời khuyên phù hợp với bạn nha! Ừm, cho mình hỏi á nha, thì không biết á là, ờ, cái tình trạng mà bạn đình trệ trong cái việc học tiếng Trung như vậy á là khoảng bao lâu rồi?
Ừm, thiệt sự luôn á. Đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Được bạn ơi. Ồ, thực ra là nó kéo khá là dài á, nhưng mà hồi trước kia á, thì cái việc đình trệ nó cũng khá là ngắn. Tức là hồi đó thì mình học thì mình gọi là là, mới học thì mình thích hứng thú lắm bạn. Xong rồi mình cảm giác như là mình học được vô rất là nhiều á, mình biết được nhiều thứ, thì mình h hơi ham học nhiều hơn. Sau đó thì có những cái ngày mình mệt, thì mình chỉ nghỉ 1 ngày thôi, cùng lắm á, là qua ngày hôm sau mình vẫn học được cái cái bài tiếp theo, không có vấn đề gì. Nhưng mà dạo gần đây nè, đâu đó là khoảng một hai tháng gần đây, thì mình cảm giác như cái việc học này nó là nặng nề hơn rất là nhiều, bài tập thì rất là nhiều luôn. Xong rồi là cái khả năng tiếp thu của mình nó cũng chậm lại nữa, ờ, đ đến nỗi là mình học xong cái bài bài mới này nè, là mình quên luôn cái bài cũ luôn á bạn. Đó, thành ra là mình cũng nản nữa, nản tới nỗi là là hôm nay học nhưng mà mãi cho tụ tới tuần sau mới học bài tiếp theo luôn á bạn. Tại vì mình cũng chỉ học có có một mình à, là mình tự học á, chứ mình cũng không theo thầy cô, trường lớp nào hết trơn, cho nên là nó nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào cái cái cái động lực và cái sự kiên trì của mình, mà mình không có cái đó ở thời điểm bây giờ á bạn. Ừm.
Ừm. Ừm. Ờ, hiểu nha. Ừm, ừm. Ừm, hiểu nha. Nhưng mà hông biết á, là cái việc mà bạn học tiếng Trung á, thì cái mục tiêu mà bạn học tiếng Trung á, là cái gì? Giống như là để giao tiếp hay là để đi du học, hay là, ờ, để phục vụ cho công việc sau này của bạn?
Mình hiểu. Cái ban đầu mà mình nghĩ tới tiếng Trung á, đó là mình muốn học một cái ngôn ngữ mới. Thì tại vì là là ờ, kiểu như là đã lâu lắm rồi là mình chưa có học một cái gì đó mới cho bản thân á, là mình muốn thay đổi nó. Mình muốn là mình có cái sự, ờ, cái đó mới hơn, cũng như là cái việc học tiếng Trung này nó bổ trợ rất là nhiều, ví dụ như là sau này mình có thể đi du lịch nè, hoặc là nếu được thì mình có thể chuyển qua một cái công ty Trung Quốc nè. Xong rồi là mình có thể đi du học nè, thậm chí là mình cũng có thể đi làm bằng bằng ở cái cái một cái đất nước nói tiếng Trung luôn. Đó, nói chung là mình thấy cái tương lai của việc học này nó cũng khá là cởi mở, mở rộng á. Xong rồi mình cũng cảm giác như là nếu như mà mình học được cái ngôn ngữ này thì cái cơ hội việc làm, cơ hội thăng tiến cũng như là cuộc sống của mình nó sẽ, ờ, tốt hơn bây giờ. Cho nên là đó là lý do nhưng mà rồi bởi vì nó không có sự rõ ràng á, nó chỉ là mình nghe nói như vậy thôi. Và mình cũng chưa có ai để mà hướng dẫn, để mình cho cho cái vấn đề của bản thân mình nó nó đi đúng hướng được á bạn. Thành ra là cứ học dàn trải rồi là cứ tới lúc nào hay lúc đó, tới lướt mình cứ nghĩ là tới khi nào mà mình giỏi tiếng Trung thì mình mới có thể đạt được, kiểu, những cái điều mà mình mong muốn á bạn, ừm.
Ờ. Ừm, ừm, ừm. Ờ, hiểu. Ừm. Ừm. Hiểu, hiểu. Ừm, nói chung là bạn cũng có rất là nhiều mục tiêu ở trong cái việc mà bạn học tiếng Trung luôn, nhưng mà chỉ là hiện tại là thiếu cái động lực thôi. Nhưng mà mình cũng muốn hỏi một cái nữa là bạn đã thử nghĩ tới cái việc là bạn sẽ đi trung tâm học chưa? Hay là bạn chỉ muốn giống như là thử thách bản thân của bạn, ờ, do đó là bạn chỉ muốn học một mình thôi?
Đúng rồi, chính xác. Ừm. Thực ra là hồi trước là mình có học một cái trung tâm, nhưng mà học cái đó thì mình học đâu đó là khoảng chắc 2 tuần á, 2 tuần, mỗi tuần thì tầm 3 buổi. Mình học xong rồi mình không có theo được, ừm, với với bạn bè ở trong lớp á, cũng như là, ờ, cái thời gian của mình nó không có được sắp xếp, ưm, ổn thỏa á bạn, thì thành ra là lúc đó thì có bữa học bữa nghỉ. Thì mình cũng khá thấy là cái cách mà thầy dạy á, nó cũng không có thích thú lắm. Ừ, thiệt sự luôn là mình cũng hơi chán, do đó thì mình có tự học qua một số những cái bài giảng ở trên mạng á thì mình thấy là, ồ, những cái người này họ họ họ họ dạy ô kê hơn. Rồi sau đó thì mình mới tập trung vào cái việc mà mình học tự học thôi, chứ mình hông có tốn thời gian cũng như là hông tốn tiền cho cái việc mà mình học trung tâm á. Ừm, cho nên là bây giờ thì hông biết là mình có nên học lại hay không, nhưng mà lúc đ ấn tượng ban đầu của mình với cái việc học ở trung tâm thì nó không được tốt lắm á bạn. Ừm.
À. Ừm. Ừm hiểu. Ừm. Ừm. À, hiểu, hiểu. Nhưng mà hiện tại á là bạn đang đi làm hay là bạn chỉ đang đi học thôi?
Mình đang đi làm chứ. Sáng mình làm, gọi là, giờ hành chính á. Sáng với chiều, vớ chiều là là khoảng 6 giờ là mình về, ăn uống tắm rửa này kia thì mình có một khoảng thời gian rảnh á, từ 8:00-9:00 á bạn. Đó, thì đây là cái khoảng thời gian mình có thể học. Nhưng mà nói thiệt á bạn, nhiều khi mà mình bận rộn quá thì coi như là, cũng gọi là là là là là quên luôn, lướt điện thoại rồi cũng đâu có thời gian để mà học tại vì cái sự trì hoãn, cái trì đình trệ của mình á bạn. Ừm.
À, đang đi làm. Ừm. Ừm, ừm. Hiểu nha. Thì khi mà hỏi thêm bạn một vài câu hỏi á, thì mình cũng hiểu rõ hơn về cái, ơ, cái câu chuyện của bạn. Đó là, kiểu, bạn cũng rất là muốn, ơ, cố gắng để học tiếng Trung để mà sau này cái tương lai và cái sự nghiệp của bạn nó cũng, ơ, thăng tiến. Nhưng mà á bởi vì một số cái việc, ờ, trong công việc, bận rộn rồi lại cái tình trạng trì trệ, rồi, kiểu, là, à, thiếu động lực ở trong cái việc học, do đó là cái việc học tiếng Trung của bạn á nó cũng chưa có phát triển theo như cái mục tiêu mà bạn đặt ra. Ừm, thì mình rất là hiểu cái tâm trạng của bạn luôn. Thì, ờ, hổng sao đâu, bạn chỉ cần giống như á nha, chia nhỏ cái mục tiêu và đặt mục tiêu ngắn hạn cho cái việc học tiếng Trung của bạn. Ví dụ như mỗi ngày như vậy đi, ờ, bình thường á thì bạn bỏ ra, ờ, 1, 2 tiếng để học, nhưng mà đôi khi á, bạn cũng nên rút ngắn cái thời gian học lại, để cho bạn có cái động lực. Ví dụ như là bạn học khoảng, a, 20 phút, hay là 30 phút, sau đó là bạn nghỉ ngơi, bạn nghỉ ngơi rồi xong cái, a, bạn quay trở lại bạn học. Thì như vậy á, bạn sẽ có động lực học nhiều hơn là bạn học một lèo, 1, 2 tiếng như vậy thì bạn sẽ cảm thấy rất là căng thẳng. Ừm, thì bạn thấy á cái này á có ổn với bạn hông?
Ừm. Đúng rồi. Chính xác luôn. Ừm. Đúng, đúng. Ừm. Đúng. Ừm. Vậy hả bạn? Mình hiểu, mình hiểu. À. Thiệt sự luôn, lúc mà mình học á thì mình, gọi là, tập trung quá độ á. Xong rồi cứ một bài nó cũng dài á bạn, rồi mình cứ ép mình trong cái bài học đó, thậm chí là cái bài đó n n nó n nó có những cái từ rất khó luôn, ừm, bởi vì vậy cho nên là mình dễ cuốn vào và cuốn vào. Thì thực sự luôn là khi mà mình, ưm, không có nghỉ ngơi á, mình cảm giác nó cũng rất là nặng đầu mỗi khi mà mình học xong một bài. Và đa số là những cái cách mà mình học nó cũng là những cái cái cái cái gì đó nó l khá là lý thuyết. Ừ, nó hông có áp dụng được nhiều về cái phương pháp học của mình, đa số là mình học trong giáo trình nữa. Mà mình cũng hông có cái người nào đó hỗ trợ để mà -mà giải đáp hay là ch chỉ cho mình cách học á, mà nó cụ thể á. Thì chỉ là mình tập trung vào cái đó quá thì thành ra là mình cũng hông có nghỉ ngơi được. Thì chắc á bà bạn nói thì mình cũng suy nghĩ tới là, ờ, hay là mình học, ừm, khoảng mấy chục phút, sau đó mình nghỉ ngơi xong mình học tiếp thì nó sẽ ổn hơn á, mình nghĩ vậy. Ừm.
Thì đó. Ừm. Ờ. Ừm, đó. Và cái việc học tiếng Trung á nha, bạn phải, giống như là, phải thật sự yêu thích và tạo cái nguồn thích của bạn khi mà bạn học á, thì như vậy nó mới khơi dậy cái động lực của bạn trong trường hợp bạn bị đình trệ. Ví dụ như á là bạn có thể, giống như là, học qua bài hát nè, thì khi mà bạn học qua bài hát á nha, thì bạn sẽ có một cái sự hứng thú, tại vì khi mà có âm nhạc á thì bạn sẽ cảm giác như là, ờ, nó không có buồn chán nữa. Hoặc á nha, mình thấy á là có một cái trang web đó là của anh Yangdexin á, thì anh này là chuyên về tiếng Trung luôn, và ảnh dạy rất là thực tế và những cái bài giảng của ảnh rất là hay luôn. Cho nên á bạn thử tham khảo cái trang này đi nha, rồi á, học qua bài hát hoặc là á nói chuyện, ờ, tập giao tiếp, ờ, giống như bạn thực hành, ờ bản thân bạn tự thực hành, ờ, với bạn đó, thì như vậy á nha, thì bạn sẽ cảm thấy yêu thích môn, ơ, tiếng Trung hơn, hơn là bạn á chỉ học theo giáo trình thôi, thì như vậy á nó sẽ làm cho bạn mất động lực khi mà bạn học á. Thì bạn thấy cái điều này á có ổn với bạn hông?
À, vậy hả bạn? Mình hiểu, mình hiểu. À, vậy hả bạn? Ừm, mình hiểu, mình hiểu. À, h hiểu, hiểu, hiểu. Ê, hèn gì luôn á bạn, nói thiệt luôn á là mình học mình học 1,2 bữa xong rồi mình cũng thấy chán, chán rồi mình cũng lại suy nghĩ nhiều. Mình hông có có muốn là mình mình học tiếp tục tại vì mình hông có động lực á, thì thành thử ra là chắc có lẽ là mình cũng sẽ thay đổi cái phương pháp học của mình như hồi nãy bạn nói, nó gắn liền với lại cái sở thích của mình, đúng không? Nghe nhạc hoặc là mình cũng có thể lên trên mạng để tìm hiểu thêm những cái phương pháp học khác. Thì mình cũng sẽ mình hy vọng rằng là cái cách đó nó cũng sẽ giúp mình đỡ cảm thấy nhàm chán hơn trong cái việc học á bạn. Ừm, hy vọng vậy.
Ừm. Đúng rồi. Ờ. Và bên cạnh đó nha, thì bạn cũng có thể lên những cái trang mạng xã hội, ví dụ Facebook nè, hoặc là á hả, Instagram chẳng hạn. Thì ở trên đó có những cái cộng đồng mà người học tiếng Hoa, tiếng Trung đó bạn thì, ờ, rất là nhiều luôn, thì bạn có thể giống như là tìm bạn cùng học với bạn nè. Thì khi mà có bạn cùng học như vậy á, đôi khi mà bạn cảm thấy lười biếng, hoặc là bạn cảm thấy mệt mỏi và bạn muốn đình trệ cái việc học tiếng Trung của bạn, thì có bạn của bạn đó, nhắc nhở bạn, rồi động viên bạn, rồi, ờ, học chung với bạn, thì như vậy á là bạn sẽ không có cảm thấy cô đơn và cảm thấy mất động lực, ờ, thành ra á là bạn sẽ, ờ, giống như là có thêm cái động lực để học tiếng Trung á. Thì bạn thấy á cái này bạn có thể làm được hông?
Ừm, vậy hả bạn? Mình hiểu, mình hiểu. Ừm, mình thấy nó cũng hợp lý á bạn. Để mà mình cũng sẽ cố gắng để mà mình áp dụng cái phương pháp của bạn trong cái quá trình học tập thử xem cái kết quả sắp tới của mình như thế nào, có đỡ chán hơn hông nha! Ừm.
Ừm, ừm. Ừm. Và bên cạnh đó, ví dụ như đi, ờ, bạn lập ra một cái tiến độ học tập tiếng Trung của bạn. Nếu như mà bạn thấy có một sự tiến bộ nào đó thì bạn tự khen thưởng cho bản thân của mình, ví dụ như là á hả tự đãi bản thân của bạn một bữa ăn ngon chẳng hạn. Đó, thì nó cũng là một cái động lực để mà bạn tiến về phía trước trong việc học tiếng Trung. Bạn thấy cái này á có ổn với bạn hông?
À, vậy hả bạn? Ồ, hay quá! Mình thấy nó cũng khá là hay luôn á bạn. Tại vì nhiều khi mình hông có cái động không có cái sự phần thưởng nào cho cái sự cố gắng và cái sự tiến bộ của mình á, thành ra nó cũng trơn tuột à, mình hông có ghi nhận bản thân mình hết trơn á. Thì chắc có lẽ là mình cũng sẽ áp dụng cái phương pháp bạn sẽ thử xem sao nha. Và cảm ơn bạn rất là nhiều vì ngày hôm nay đã chia sẻ cho mình rất là nhiều những phương pháp hay ho, ừm.
Ừm. Ừm. Tạm biệt bạn nha.
Tạm biệt.